Ja, ja, mhm. Ja, ja, sicher. Ich meine, solche Situationen gibt es. Vor allen Dingen, ich meine, i auf einer Seite weiß ich, dass es 'ne gute Idee ist, äh, auf auf das Gefühl natürlich zu hören. Das das mache ich eigentlich so viel, weißt du? Ähm, und man versteht ja auch, dass das Unterbewusstsein, äh, sieht und hört alles, sozusagen. Aber das Bewusstsein selbst kann ja nur so viel also, das, ähm, das Unterbewusstsein ist ein Supercomputer, sozusagen, und das Bewusstsein ist so mal gerade ein ein Laptop, weißt du? <laughs> Sozusagen. Und, ähm, manchmal hat man natürlich die Situation, dann denkt man: „Also hier ist was nicht richtig“, aber das Bewusstsein, man man fragt sich dann selbst: Wo kommt das eigentlich her, wenn man anfängt, das zu befragen? Ah, da kommen dann die Probleme her“, denke ich mir jedenfalls mit mir, ähm, denn ich sehe nichts also, diese Person, da ist irgendwas nicht, ähm E es gab mal ein ein ein ein eine Frau, mit der, äh, habe ich zusammengearbeitet, mi mit anderen Leuten auch natürlich. Und das 1. Mal, als ich sie traf, dachte ich: „Ah, ne, also irgendwas ist hier nicht ganz ganz hier lügt jemand, irgendwas ist nicht in Ordnung“, sozusagen, ne? Und dann habe ich ja genau, mhm. Ja, und ich wusste nicht warum oder wie oder was. Und dann habe ich mich erst mal n hingesetzt, 'n bisschen leise, und habe sie reden lassen, sozusagen und, äh, habe mich dann gefragt: „Warum dachte ich das?“ Denn ich konnte nichts sehen, das mich irgendwie weißt du, 'n bisschen
Okay, m ähm, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Okay, okay. Also, mit der Person meinst du jetzt, oder? Ja. Mhm. M ja.
das Gefühl wo das Gefühl herkommen könnte. Ich habe aber auch im Grunde genommen nichts gehört. Also, äh, was sie sagte, wie sie erzählt hat. Und, na ja, und dann habe ich mir gedacht: „Vielleicht wa war es irgendetwas anderes, was mir gerade durch den Kopf gegangen i ist“, oder weißt du, dass ich das irgendwie vermischt habe? Und
Mhm. Ja. Mhm.
dann w wir haben uns 'n bisschen kennengelernt und dann später stellte sich heraus, dass ich doch auf das 1. sogenannte Bauchgefühl hätte hören sollen, denn die war, äh, ziemlich mies drauf, je jedenfalls von innen drin. Nich nicht nach draußen gezeigt, aber von innen drin. Das muss ich mitgekriegt haben, ja.
Ja. Hm, mhm. Okay, und Ja. Und wie genau hat sich das, sage ich mal, ausge also, wie hast du's dann gefunden, ja?
Ja, sie hat sich